อืม
มันก็ทำให้แบบว่ามัน มันประทับใจสุด ๆ ไม่แน่ใจว่าสุด จะใช้คำว่าประทับใจแบบไหนดี? ที่ทำให้รู้สึกว่า มันจะมีความประทับใจพิเศษกว่าปกติอะครับผม <chuckles>
อือ อือ ๆ เพราะว่ามันก็เป็นวิวที่แบบว่า เออ มันก็แบบคาดไม่ถึง ใช่ไหมคะ แล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบสถานที่ที่แบบว่า เออ เหมือนแบบอยู่ใน Google Maps อะไรอย่างงี้ ด้วย หรือเปล่า อะไรเงี้ย แล้วคือป้ายเป้ย อะไรก็ไม่มีบอกเลยอะ จริง ๆ แล้วควรจะทำตรงนั้นเป็น เขาเรียกว่า เป็นจุดชมวิว อะไรเงี้ย เขาทำเป็นอย่างงั้นไหมคะ? คือคุณขึ้นไปคุณบอกว่ามันมีรั้วกั้นน่ะ แต่คือถ้ามันสวยขนาดนั้น มันควรจะเป็นเหมือนแบบเป็นจุดชมวิว หรือเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยว ให้แบบว่า นักท่องเที่ยวเนี่ยแบบขึ้นไปนะ
ใช่เลยครับ อือ นี่เลย ใช่